คือว่า เรามี ปัญหากับตัวเองอะค่ะ แล้วทีนี้อยากได้คำแนะนำนิดหนึ่ง ว่า เราจะจัดการปัญหายังไงดี? ก็คือเราอะค่ะ เอ่อ ค่อนข้างติดนิสัยขี้เกียจ แล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ เลยอะค่ะ ถ้าไม่ deadline จริง ๆ เราจะไม่แบบว่ามาเร่งรีบทำให้มันเสร็จทัน อะไรอย่างเงี้ย ก็จะติดแบบว่านพักยาว ว แล้วก็มาทำได้แป๊บหนึ่งก็จะพัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้า ถ้า ถ้าไม่ใกล้เวลาจริง ๆ ก็จะไม่แบบกระตือรือร้น เพื่อจะรีบทำให้เสร็จ อะไรอย่างเงี้ย มัน มันก็เลยรู้สึกว่า เออ เป็นนิสัยที่อยากเลิก แล้วก็อยากจะปรับปรุงตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบจะเริ่มยังไงดีอะค่ะ เพราะมันจะมีช่วงที่ เอ่อ ก็เครียดนะคะ เวลาที่งานมันยังไม่เสร็จอะค่ะ แล้วก็มี deadline ด้วย แต่ว่าพอ พอเราเครียดแล้วเราพัก อย่างเงี้ย ตอนที่พักอะมันก็ยังเป็นกังวลว่า "แล้วฉันจะทำทันไหม?" อะไรอย่างเงี้ย อืม มันก็จะคิดอยู่ตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบอยากปรับพฤติกรรมตัวเองตรงเนี้ยค่ะ อยากมาขอคำแนะนำว่า แบบจะเริ่มยังไง ดีอะค่ะ?
อืม อื้อฮือ ครับ อืม ครับ อื้อฮือ อา ครับ อืม อืม ครับ อา โอเคเลยครับ เรื่องผลัดวันประกันพรุ่งเนาะ บางครั้งอะครับมันไม่ใช่เรื่องของ เอ่อ ความขี้เกียจอย่างที่หลายคนน่ะครับชอบพูดกันเนาะ ก่อนอื่นเลยครับ ผมก็อยากจะ เอ่อ ขอบคุณเนาะที่คุณน่ะ โอ้โฮ มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับทำนองเนี้ยครับ เออ ผมรู้สึกว่า มันเป็นความรู้สึกที่คงอยู่ในใจของคุณมาแบบ เอ่อ สักระยะหนึ่งแล้วเนาะ แล้วอย่างเงี้ยครับ ก่อนอื่นเลย ก็คืออยากให้คุณน่ะครับ ช่วยเล่าเรื่องราว หรือว่าบริบทเหตุการณ์อะไรครับ ในรูปแบบของคุณก่อนครับ เวลาที่คุณกำลังรู้ตัวว่ากำลังแบบผลัดวัน อย่างเงี้ยครับ ความรู้สึกแรกที่มันก่อขึ้นมาเลยอะ มันคือความรู้สึกอะไรเหรอครับ?
อืม อืม อืม อืม ๆ อืม อืม อืม บางทีด้วย เนื้องาน เราไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นไหม? แต่ว่าบางทีด้วยตัวเนื้องานมันก็เหมือนน่าเบื่ออะค่ะ แล้ว อืม มัน มัน มันทำให้เราแบบว่า เออ ไม่ ไม่อยากทำเลยอะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอ พอแบบทำได้แป๊บหนึ่งเหมือนสมาธิเราก็หลุด แล้วเราก็แบบว่า เออ ไปพัก อะไรอย่างเงี้ย แล้ว แต่ระหว่างพักอะ เราก็คิดตลอดว่า แล้วเวลาที่เหลืออยู่อะ เราจะกลับไปเร่งงานน่ะ จนเสร็จทันหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันก็มีเวลาอยู่ อย่างเงี้ยอะค่ะ อืม ประมาณนี้ค่ะ
อืม อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ โอ้โฮ เข้าใจเลยครับ ฟังจากที่คุณกล่าวมาเนาะ เมื่อข้างต้นน่ะ ผมแบบไม่ได้รู้สึกเลยนะครับว่า สิ่งที่คุณพูดมา มัน มันจะทำให้คุณเป็นคนที่ไม่เอาไหนอะครับ แต่มันตรงกันข้ามเลย หลังจากที่คุณพูดมาครับ ผมก็ เอ่อ สามารถแบบอนุมานหรือว่าคิดได้อย่างหนึ่งเนาะว่า คุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะเนาะ แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความคาดหวังอะครับกับตัวเองอะสูงมาก ๆ เลย ซึ่งหลายคนน่ะครับที่เป็นคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งอะ อาจจะไม่ใช่ เพราะว่าเขาเหล่านั้นน่ะไม่อยากทำในสิ่งที่ ที่ ที่มีตรงหน้าเนาะ แต่อาจจะเป็นเพราะว่า ยังมีความกลัวในความรู้สึกบางอย่างที่มันมาพร้อมกับการเริ่มอะครับ แล้วยังไงครับ ผมก็อยากจะถามแบบ เอ่อ เพิ่มอีกสักหน่อยครับว่า เวลาที่คุณจะต้องเริ่มทำงานนั้นจริง ๆ อะครับ อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอะครับ กลัวมากที่สุดครับ?
อืม อืม อือ อืม อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม อืม ถ้ากลัวนะคะ กลัวว่าคุณภาพของงานน่ะมันจะออกมาแบบดีไม่พออะค่ะ อันเนี้ยที่กลัวเลยจริง ๆ มันทำให้แบบ แบบต้องนั่งทำใจก่อน แล้วก็จะมาเริ่ม อะไรอย่างเงี้ย แต่ แต่ว่าก็ เออ ก็ ก็เหมือน ก็พยายามทำให้ดีที่สุด อะไรอย่างเงี้ย อืม มัน มันก็เลยต้องใช้เวลาทำใจนิดหนึ่ง <chuckles> อืม
อื้อฮือ ครับ อืม ครับ โอ้โฮ อา อา เข้าใจเลยครับ คือจะบอกงี้ครับว่า ผมอะอยากให้คุณรู้ไว้ก่อนเลยนะว่า ไอ้เจ้าตัวนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งอะ ที่จริงแล้วอะมันไม่ใช่ตัวตนของคุณหรอกครับ แต่มันเป็นแค่กลไกในการป้องกันหัวใจของเราครับในรูปแบบหนึ่ง คือเหมือนกับว่าหลายคนเลยครับ ใจของคุณน่ะกำลังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจ แต่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณน่ะไม่เก่ง แต่เหมือนกับว่า เพราะว่าคุณน่ะรู้สึกกับงานเหล่านั้นน่ะครับมากเกินไป คุณอาจจะจดจ่อกับอะไรบางอย่างในงานน่ะครับ อาจจะเป็นในเรื่องของตัวเลข หรือว่าระยะเวลาของงานที่มันกดดันคุณอยู่เนี่ยนะครับ อาจจะมีความเป็นไปได้ในส่วนนี้อะครับ
อืม อืม อืม อืม ค่ะ อา อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ คือเหมือน เหมือนที่บอกว่า เราแบบว่ามันคิดตลอดอะค่ะ แล้วพอมันเครียดแล้วมันทำไปได้ไม่นานหรอก แบบดำ ทำได้สักพักหนึ่งมันก็รู้สึกว่า โอ๊ย! ไม่ไหวแล้วอะมันกดดัน แล้วก็จะไปพักผ่อน แบบว่า โอเค ปล่อย ปล่อยงานไว้ก่อน แล้วก็ไปพัก ใช่ไหมคะ ก็แล้วระหว่างพักอะ มันก็เหมือนที่บอกว่า มันก็จะยังกลับไปคิดว่าถ้าฉันพักอะ แล้วเวลาที่กลับไปทำอะ เวลาที่เหลือมันพอหรือเปล่า? เออ แล้วก็จะ จะพักแบบ เหมือนขอเวลาพักก่อน แล้วมันก็จะพักเหมือนเลยเถิด บางทีก็เลยแบบ ไปนาน อะไรอย่างเงี้ย หรือว่า อืม หรือว่าแบบถ้าเวลายังเหลือเยอะ คิด คิดว่ามันยังเหลือเยอะอะนะคะ ก็ ก็จะแบบ โอ๊ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำ เออ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อย ค่อยตื่นมาทำ แต่ว่ากลายเป็นว่า บางที บางครั้งมันเกือบจะไม่ทัน เพราะว่า เอ่อ บางทีเรานอนเพลินไปหน่อยอะค่ะ แบบ <sniffs> อืม เราจะตื่น เราจะตื่นประมาณนี้นะ จะตื่น 6 โมงนะ กลายเป็นว่า ตื่นมาอีกทีแบบ 8 โมง 9 โมง เวลามันก็เหลือน้อยไป อีก เออ มันก็เลยแบบ เออ มัน มัน มัน รู้สึกว่ามันเป็นปัญหา อืม แล้ว
อืม ครับ อา อื้อฮือ ครับ อา อือ อือ ๆ ๆ อ๋อ ครับ โอ้ เข้า เข้าใจเลยครับ อืม อืม ครับ เออ เข้าใจเลยครับ อืม อืม ครับ อา เข้าใจเลยครับ
แล้วถ้า เราจะมาเริ่มปรับ เอ่อ พฤติกรรมตัวเองอะค่ะ ให้ ให้มัน เอ่อ ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง แบบว่าค่อย ๆ ปรับให้ตัวเองทำงานได้ ได้แบบว่าตาม loop มากขึ้น อย่างเงี้ย เราจะปรับยังไงดีอะคะ?
อา อา ๆ ๆ ครับ อืม โอ้โฮ ส่วน เอ่อ สิ่ง สิ่งที่อยากจะบอกเลยนะครับว่า บางครั้งอะการประกันพรุ่งของคุณเนาะ มันไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจจริง ๆ นะครับ แต่มันอาจจะเกิดมาจากมาตรฐานนะครับที่ตัวคุณน่ะครับ อาจจะตั้งไว้สูงมากกับตัวเอง คือลักษณะของงานน่ะครับ ที่ ที่คุณเจออยู่เนาะ อาจจะเป็นในงานที่มีความยืดหยุ่นสูง ถูกไหมครับ ทั้งเนี้ยครับ อยาก อยาก ผมอยากให้คุณเหมือนกับมาตั้งเป้าหมายครับ ของตัวคุณเองในแต่ละวันนะครับว่า เอ่อ คุณสามารถทำ ทำงานได้ในปริมาณเท่าเนี้ยครับ โดยที่มันจะไม่ไปกระทบต่อความรู้สึกของคุณ หรือแบบไปกระทบต่อเวลาพักผ่อนของคุณนะครับ คุณสามารถทำมันได้อย่างแบบ เออ ชิล ๆ เลย แล้วก็ไม่กดดันตัวเองเกินไปครับ พอ พอในวันนั้นน่ะครับ คุณทำได้ถึงตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ มันก็เหมือนกับจะช่วยทำให้คุณ เออ รู้สึกแล้ว เออ ก็ ก็ ก็ตัวคุณน่ะทำได้ตามเป้าหมายที่ ที่ ที่คุณตั้งไว้แล้ว อย่างเงี้ยครับ ที่คุณสามารถทำได้พอ หรือบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณทำงานตรงนั้นนะครับเสร็จได้ไว แล้วยังพอมีเวลาเหลือ แล้วแรงใจของคุณก็ยังพร้อมที่จะแบบลุยต่อ ใช่ไหมครับ คุณก็อาจจะบอกกับตัวเองว่า อุ๊ย! ก็ยังเหลือเวลาอยู่นี่ ฉันก็แบบยังสามารถทำเพิ่มได้ เงี้ยครับ ยิ่งจะเป็นผลดีต่อแบบการทำงานของคุณเลยอะครับ
อืม อืม ๆ อืม ๆ อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ โอเคเลยค่ะ ก็เห็นภาพ แล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่า เอ่อ จริง ๆ เราไม่ได้อยากผลัดวันกับ ประกันพรุ่งหรอก แต่ว่า เออ มันมีอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราอาจจะคาดหวัง หรือว่า เอ่อ มัน มันหวังกับตัวเองมากเกินไป แล้วก็มัน บางทีมันเครียดเกินแล้วมันก็ล้าเกิน จน จนเราแบบว่า อืม ไป ไปผลัดมันเรื่อย ๆ เดี๋ยวจะลองค่อย ๆ ปรับ Mindset ดูก่อนค่ะ อืม แล้วก็ ค่ะ
อืม อือ ๆ ๆ อ๋อ ครับ อา ครับ โอ้ อยากจะบอกอย่างงี้ครับว่า หลาย หลายคนเนาะที่กำลังเผชิญกับปัญหาเนี้ย ผมว่าไม่ได้มีแต่ตัวคุณหรอกครับ แต่ผมก็ยอมรับนะว่า มีอีกหลาย ๆ คนเหมือนกันครับที่เหมือนกับว่ายังไม่รู้อะครับว่า ตัวเองกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่เป็น เป็น ต่อสู้กับผลัดวันประกันพรุ่งเนาะ โอ้ ตอนนี้ก็อยากจะแบบว่าเป็น เขาเรียกว่าไงดี คุณน่ะครับกำลังเริ่มต้นได้ถูก ต้องแล้ว เพราะว่าคุณก็แบบ โอ้ เป็นคนที่ เป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเอง อยากจะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ครับ โอ้ นับเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เลยครับ
อืม อืม อืม อืม ค่ะ งั้นถ้าเรามาแบบว่า ตั้ง ตั้งเป้าหมายอย่างที่คุณบอกว่า ในแต่ละวันดูว่าตัวเองทำได้ประมาณเท่าไร แล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากเกินไป อันเนี้ย เออ ค่อนข้าง เห็นด้วยเลยค่ะ เดี๋ยวจะ ลองตั้งเป้าหมาย แล้วก็ทำให้ได้ในแต่ละวัน เดี๋ยวจะลองปรับดูนะคะตรงนี้ แล้วถ้า ถ้าเกิดเราลองแบบนี้อะคะ แบบ <tsk> เอ่อ เหมือนมีคนเคยบอกว่า ให้ลองตั้งรางวัล เป้าหมายสั้น ๆ ไว้ แบบเป้าหมายเล็ก ๆ แล้วก็ตั้งรางวัลให้กับตัวเอง อันเนี้ยมันจะดึงดูดมากขึ้นน่ะ มัน อันเนี้ยมัน มันจริงไหมคะ? อะ ขอความคิดเห็นหน่อยอะค่ะ
อืม ครับ ได้เลยครับ ครับ อ ครับ อืม ครับ อา อ๋อ จริงเลยครับ ใน การที่จะตั้งเป็นรางวัลเนาะ เล็ก ๆ อาจจะเป็นการให้รางวัลน่ะครับ เพราะว่าความรู้สึกของมนุษย์เราอะ อาจจะชอบเวลาที่ทำอะไรบางอย่าง แล้วเหมือนกับได้สิ่งตอบแทนกลับมาครับ แต่ว่ามัน ต้อง จะระ เรียกว่าไงดี ต้องไม่บ่อยเกิน เกินไปครับ อาจจะเป็นความสำเร็จเล็ก ๆ ว่าแบบ เอ่อ คุณ คุณสามารถทำได้เท่านี้แล้ว เราจะให้รางวัลตัวเอง อาจจะเป็น รางวัลเล็ก ๆ อะครับ อย่างเช่น ตัวผมบาง บางครั้งอะครับ แบบเราทำงานไปได้สักระยะ เราเหมือนกับจะบอกตัวเองว่า เออ เดี๋ยวเราออกไปหาน้ำแบบดื่มหวาน ๆ กินดีกว่า เป็นการให้รางวัลตัวเองครับ ในรูปแบบนี้ก็เหมือนกับจะช่วยทำให้ตัว ตัวเราเนาะ กลับมาทำงานได้แบบต่อเนื่อง แล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบไม่ ไม่กดดันจนเกินไปอะครับ หรือบางครั้งเราอาจจะเริ่มจากการ การเปลี่ยนเป้าหมายอะครับ จากทำ ทำให้ดีที่สุดเลยนะ เป็นแค่ แค่เริ่มทำอะครับ บางครั้งเป้าหมาย หรืองานที่เรากำลังเผชิญอยู่อะ มันไม่ต้องทำให้เสร็จทั้งหมดอะครับภายในวันเดียว หรือไม่ต้องทำให้แบบดีที่สุดอะครับ แต่บางครั้งแค่ผมไปทำงานเนาะ แค่เปิดไฟล์ขึ้นมาหรือเปิดสมุดโน้ตขึ้นมาครับ เขียนแค่ 2 บรรทัด หรือแค่เริ่มแบบจัดโต๊ะ แค่แบบ 5 นาทีอะ มันก็เป็นแบบเหมือนกับสิ่งเล็ก ๆ อะ ที่ทำให้สมองของผมอะ เหมือนกับไม่ถูกบังคับหรือถูกกดดัน แล้วเราก็จะทำงานน่ะครับ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อา อืม ไอเดียดีมากเลยค่ะ เหมือนแบบว่า หากิจกรรมที่มันจะเริ่มในการทำงานของเราให้ได้ก่อน อย่างที่คุณบอกเลยแบบว่า เออ ไปจัดโต๊ะ หรือว่าแบบลองเริ่มเขียนอะไรเกี่ยวกับงานขึ้นมาก่อน มันเป็นการเริ่มแล้ว เออ อันเนี้ยแบบ โอ้โฮ เป็นไอเดียที่แบบเรานึกไม่ถึงมาก ๆ เดี๋ยวจะ เอ่อ ลอง ลองแบบทำดูนะคะ มันจะได้เป็นการเริ่มที่ง่ายด้วย แล้วก็มันจะได้ไม่รู้สึกว่า เออ กดดันมากเกินไป ในการที่เราจะแบบบังคับตัวเองให้มาเริ่มทำงาน อย่างเงี้ย อืม เป็น เป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็ วันนี้ก็แบบขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบมาฟังปัญหาของเรา แล้วก็แบบช่วยหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ที่แบบ เออ เราฟังแล้วแบบเอาไปทำได้จริงเลยอะค่ะ แล้วก็ค่อนข้างจะ น่าจะทำได้เลยด้วยซ้ำ แบบ อือ เห็นผลเลยทันที อันนี้อะขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อืม ครับ อืม อา อืม ครับผม อา อืม ครับ อืม ครับ อืม โอ้โฮ ยินดีมาก ๆ เลยครับ ที่คำแนะนำของผมเนาะสะท้อนกลับไป ทำให้คุณรู้สึกดีเช่นกันครับ แล้วก็ขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวนะครับ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ คุณแบบต่อสู้กับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้นะครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ